हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम दिवाली मना रहे हैं और हमारे यहाँ पे कई हमारे रिलेटिव हैं जो मतलब आस-पास के मोहम्मदन हैं। उनके यहाँ पे जब ईद होती है तो वो मीठी ईद जो होती है उस में हमारे घर सेवई आती हैं और वो लोग हमें बुलाने आते हैं। तो उस पे भी काफ़ी अच्छा लगता है वो लोग नए-नए कपड़े पहनते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे त्योहार आते हैं हम ने हम भी नए कपड़े पहनते हैं और एक-दूसरे के घर जाते हैं कि उनके यहाँ से उनके त्योहारों पे हमारे घर कुछ आ रहा है, हमारे घर से उनके घर कुछ जा रहा है। तो इन छोटे-छोटे त्योहार होते हैं और हम एक-दूसरे के एक-दूसरे से मिलने का भी बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। इस तरीके से एक-दूसरे के त्योहारों को आपस में ब जानने का कि इनके यहाँ त्योहार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। या हमारे यहाँ त्योहार
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और ये ही हमारी ख़ूबसूरती भी है ना भारत की, कि हम देखिए सब धर्म के लोग अ, आपस में मिल-जुल कर एक साथ पर्व-त्योहार मनाते हैं, गले मिलते हैं, प्रसाद और जो है अ, वो मिठाइयाँ बाँटते हैं। और यही अ, मुझे लगता है विभिन्नताओं में एकता वाली देश है। और देखिए मुझे लग रहा है जो मेले लगते हैं दि अ, दशहरे में तो उ अ, उस पर आप कितना उत्साहित होती है? कितना इंतज़ार रहता है आपको दि अ, दशहरे का?
जी, हाँ जी। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। जी। सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है उसका क्योंकि वहाँ पे हमें घूमने को मिलता है और वहाँ पे झूला झूलने के लिए मिलता है सबसे ज़्यादा।
हुँ, हुँ। जी।
क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि छोटे-छोटे त्योहार होते हैं, छोटी-छोटी जगह एक छो छोटे-छोटे अ, इस स्टॉल्स लगे रहते हैं कि कुछ खाने के लिए मिल रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं झूले हो रहे हैं, कहीं पूजन हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें देखने के लिए मिलती हैं। कुछ चीज़ें हर जगह हर चीज़ें नई-नई होती हैं, कहीं हमें अ, ठंडा शिकंजी पीने के लिए मिलता है, कहीं रूह अफ़ज़ा वाला पानी मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। तो उन चीज़ों
हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल। <chuckles> हुँ, हुँ। और पानीपुरी भी मिलता है ना?
हाँ।
<chuckles> जी, और झूले लगे हुए होते हैं बड़े-बड़े।
वो उसको इतना पसंद नहीं करता उसको उतना नहीं किया जाता। लेकिन जो रूह अफ़ज़ा पानी दिया होता है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, उस टाइम पे वो ही सबसे ज़्यादा मिलती है। <chuckles> जी, हाँ जी।
हुँ। अच्छा, अच्छा। <chuckles> अच्छा। ओह! तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे पर्व-त्योहारों की कि हम अ, हर उम्र के लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं। बूढ़े-बुज़ुर्गों को भी नए कपड़े मिलते हैं, वो भी नए-नए अ, कपड़े पहनकर मेला घूमने जाते हैं। हमारे इधर तो परंपरा ऐसी है कि अ, पूरे साल कोई कपड़ा ख़रीदे ना ख़रीदे, दशहरे में, दुर्गा पूजा में वो कपड़ा ख़रीदते ही हैं। और नए कपड़े पहनकर मेला देखने जाएँगे तो बहुत ही अ, ख़ुशी का माहौल होता है। तो मैं जानना चाहूँगा होली भी जैसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा अ, उत्साहित तौर से मनाए जाते हैं। तो आप होली को लेकर कितना अ, इंतज़ार रहता है आपको?
जी। बिल्कु हाँ जी। जी। ओह! हाँ। जी, जी।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

हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, मैं सोच ही रहा था कि आप खाने-पीने की ज़िक्र कब करेंगे, त्योहार तो मनाने लग गए थे, पुए-पकवान बहुत ज़रूरी थे। <chuckles> तो आप ये बताइए कि अ
जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिना पकवानों के त्योहार होता ही नहीं है ना।
हाँ, तो आप बताइए कि आपके कौन-से सबसे पसंदीदा त्योहार हैं और उस पर खाने की अ, मान्यता कितनी ज़्यादा है?
जी, आप बिल्कुल सही आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम न नॉर्मली ऐसा होता है त्योहार, अ, दिवाली पे सब हमारे घर पे सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे भाई दिवाली के बाद भाई-दूज पड़ता है। तो जब हम अपने घर जाते हैं, हमारी बहनें हैं, वो घर पर आती हैं तो उस टाइम पे जब मिठाई आती है, तो वो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है क्योंकि मीठा खाना लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है। तो उसमें हमें जब मिठाई मिलती है खाने के लिए तो हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है क्योंकि घर पे जब हमारे यहाँ पे रिलेटिव आएँगे, रिश्तेदार आएँगे, उनके साथ-साथ हमें मिठाइयाँ भी खाने के लिए मिलती हैं। तो
हुँ। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ। हुँ। जी, जी।